Guarda oggi, ehm, volevo parlarti di una questione che per moltissimi è un problema, e cioè, mantenere la motivazione nel lungo periodo. Tu ci riesci? E se sì, come fai? Hai qualche metodo particolare? Magari se ti va raccontami, parlamene un po' insomma.
Allora, io diciamo che, ehm, sono una persona che, ehm, punta molto ad arrivare ai propri obiettivi
Okay. Mh-mh.
ehm, cioè, io frequento università di Economia e Management, e diciamo che, ehm, la motivazione, qua serve parecchio, perché altrimenti si va fuori corso, ed è un casino.
Certo. Esatto. Poi è anche quel tipo di corso dove bis cioè devi essere un tipo di persona particolare, no, come dicevi tu, una di quelle che che quando si mette un obiettivo lo raggiunge nonostante tutto, mi sembra di capire. Sbaglio?
Ehm, esatto, esatto. P in in realtà è proprio così perché, comunque, diciamo che chi fa Economia e Management, molto probabilmente è perché, vuole dicia cioè diciamo, iniziare un'attività imprenditoriale finito gli studi. Quindi, comunque, la motivazione serve cioè, serve perché altrimenti, ehm, cioè si fallisce come azienda in ogni caso. Quindi, bisogna anche studiare bene quello che si fa.
Mh-mh. Okay. Certo. Ehm, tu per mantenere appunto questa motivazione costante, perché, ehm, immagino che ci siano, no, dei dei momenti no, come come succede a tutti, che cosa fai? Hai trovato un metodo, ci stai ancora lavorando? Come ti regoli di solito?
Allor allora, devo ammettere che, ehm, mi ha aiutato molto, uhm, la palestra per partire con questo cioè p cioè per mantenere sempre la motivazione alta, perché comunque, ehm, pratico palestra da circa 3, 4 anni
Mh. Sì. Okay. In maniera diciamo, uhm, tra virgolette "agonistica", cioè, la fai tante volte a settimana, oppure 1-2 volte a settimana giusto per tenerti in forma?
E Allora faccio 3 volte a settimana e alterno con cardio nei giornati cioè nelle giornate di stop.
Beh, non poco, okay, okay. Mh-mh.
E ehm, diciamo che, ehm, mi ha aiutato molto, uhm, già a partire con questa cosa perché, ehm, devo ammettere che ti rende più forte a livello, uhm, di testa. Cioè nel senso, ehm, quando ehm, quando ci si impone una cosa col cervello con la palestra sono partito, uhm, a dire: "Okay devo arrivare a quell'obiettivo, ci devo raggiungere cioè devo raggiungerlo"
Ah-ah. Vai spiega. Mh-mh. Okay, intendi cioè con qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo, devo arrivare a ad ottenere quello che voglio ottenere?
E quindi <tsk> Esattamente.
Mh-mh.
E questo mi ha aiutato molto, perché comunque cioè iniziando proprio con la palestra ba proprio di base, diciamo che, ehm, io avevo un problema, che era quello di essere sottopeso
S Okay.
e in sostanza, ehm, ho dovuto mangiare veramente tanto, e crescere per mettere su massa. Ehm, ora diciamo che sono arrivato a avere una massa abbastanza buona, però vorrei puntare a crescere sempre di più
Sì. Certo. Certo.
ehm, mi aiuta molto comunque.
Beh, sicuramente vuoi puntare a migliorarti e questo ti fa ti fa onore no, ehm, però c'è stato anche un lavoro, ehm, molto importante dietro, ma specialmente con la palestra, ma, in realtà in generale a volte i risultati ci sono, ma sono lenti, oppure non si vedono. In quei casi, come cosa ti ha spinto ad andare avanti?
Allora, ehm, diciamo che, mi capita anche spesso, perché soprattutto in palestra, con la cio con l'uni in realtà riesco ad andare abbastanza lineare devo ammettere. Con la palestra invece, c'ho punti dove, sì successo soprattutto all'inizio crescevi da tantissimo, poi dopo, con il tempo si proprio si rallenta tutto. Ehm, tipo adesso che sto facendo uhm, però comunque sia sono abbastanza fermo, ehm, a livello di crescita purtroppo, diciamo che, ehm, lì, ehm, adesso sto puntando a uscirne, dicendo che sicuramente devo rendere o fo cioè o l'allenamento è troppo pesante, e quindi in quel senso lì, praticamente, quando arrivo magari al terzo allenamento lo faccio più in cioè indirettamente lo faccio più leggero, e quindi magari perdo un po' di performance ehm, oppure semplicemente devo mangiare di più, perché il mio corpo necessita più cibo per uhm, per crescere in sostanza.
Bene. Mh-mh. Okay. Okay. Sì. Mh-mh. Certo, perché praticamente si è abituato magari alla routine che hai avuto fino adesso, e quindi c'è bisogno di di cambiarla un po' ecco.
Esatto, esatto. Cioè soprattutto diciamo di in questo caso qua, molto recente
Mh-mh.
tipo dall'ultima diciamo da cioè da quando son partito a mangiare di più, comunque sia ho messo su 3 o 4 chili
Okay. Beh questo sicuramente è è buono no. Se se va verso l'obiettivo appunto che vuoi ottenere. Ma, prima mi dicevi che a volte, mhmm, magari la motivazione può mancare un po'. In quel caso che cosa fai? Cioè, ehm, sei una persona disciplinata, e quindi entra in campo la disciplina, il fatto di dover fare qualcosa anche se non si vuole, oppure hai un po' di difficoltà con quello. Come come te la vivi?
quindi Allora, per questo, uhm, ripeto, cioè soprattutto in ambito della palestra perché cioè per l'uni vado abbastanza tranquillo. Per la palestra, mi faccio, allora principalmente la disciplina, quindi riesco comunque sia cioè come cioè come dire, stringo i denti e continuo, okay
Mh-mh. Quindi sei una persona disciplinata.
Sì, diciamo che, punto molto ad andare avanti con le forze mie, cioè comunque se stringo i denti vado avanti.
Okay. Giustissimo. Giusto.
Uhm, poi magari capita che in quelle situazioni, dove proprio vedo che non c'è un miglioramento per mesi, lì mi fi cioè lì mi inizio a fare magari qualche domanda, e dico: "Mhmm, non è che sto sbagliando qualcosa?"
Mh-mh. Certo.
E lì ehm e lì magari, ehm, la prima cosa che faccio è: "Okay, qualcosa non va, andiamo a vedere dov'è il problema", e dopodiché da lì mi muovo di conseguenza.
Ma, secondo te quando si parla di motivazione a lungo termine, da dove per per spiegarla, no, e spiegare come riuscire a trovare questa motivazione da dove è giusto partire. Cioè, dall'identità della persona, quindi vedere, se si ha disciplina o no, come abbiamo come abbiamo detto, e tu ovviamente ne hai ne hai parecchia dagli obiettivi, dalle abitudini di vita, o credi che sia un mix di tutte queste cose?
Allora io, ehm, ti dico che prima della palestra soprattutto ma, ehm, prima di ehm, sì palestra, diciamo non ero disciplinato quasi per niente. Cioè, ero molto come dire, ehm, <chuckles> ero una persona molto confusa in generale, di quello che volevo fare, perché ehm
Mh-mh. Ah. Wow! Mh Okay, andavi un po' dove ti portava il vento come si suol dire.
Esatto, perché comunque, tipo banalmente, quando facevo, anche magari, scuole medie, oppure inizio superiori, eh, io studiavo, fino ad una certa, perché comunque, ehm, alcuni argomenti non mi piacevano, o cose così, e quindi comunque sia puntavo a finire e dire: "Vabbè, io studio quello che posso". Però effettivamente non è che puntavo a darmi de proprio obiettivi ben precisi ehm, sì diciamo che facevo minimo indispensabile.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Non ti spingevi troppo, magari come fai adesso, specialmente con la palestra, ma anche con l'università, come mi dicevi prima, quindi.
Eh, esatto cioè, diciamo che, sono partito principalmente con la palestra a mhmm, a proprio avere c c cioè p esse essere motivato, eccetera, esser disciplinato principalmente. Poi m' ha aiutato molto per l'università, perché tipo io ho dei miei amici che, loro studiano solamente il minimo indispensabile solo s cioè, tipo solo sotto esame, e e quindi magari si ritrovano ad avere quantità enormi di studio, mentre io cerco di studiare ovviamente quando quando riesco ehm, c cioè diciamo che lo spalmo su tutto l'anno scolastico.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. E vedere la differenza tra la situazione in cui sei tu, e quella in cui sono loro, un po' ti ti dà la carica per continuare e non mollare?
Sì, esatto, poi tanti cercano di prendere spunto da me, e mi dicono: "Eh eh, ma te come fai? Dimmi un po' come <chuckles> cioè come fai perché, io non ce la faccio". Ho fatto: "Vabbè"
Mh-mh. E tu che gli dici? Qual è il consiglio dei consigli che gli dai?
Io tipo dico io dico: "Guarda, semplicemente sono organizzato cioè cerco di organizzarmi, e quando magari c'è l'ora di buco in università, vado su in biblioteca, studio in biblioteca, mi avvantaggio"
Mh-mh. Sì.
ehm, poi, diciamo che quando torno a casa quello diciamo che ogni tanto, devo ammettere che lo procrastino, però riesco sempre a farlo comunque. Ogni tanto magari dico che torno a casa, vabbè metto a posto gli appunti, eccetera
Mh-mh.
e comunque in uni prendo quasi parola per parola di que di quello che dice il prof, uhm
Okay. Quindi lavori comunque tanto costantemente. Cioè non è che ti lasci il lavoro all'ultimo come dicevi dei tuoi compagni. Ma, tutta questo questo essere organizzato, è una cosa che hai sviluppato proprio negli ultimi tempi, oppure è una cosa che già avevi hai dovuto solo, ehm, affinare la tecnica?
No, devo ammettere che, <tsk> ehm, cioè l'ho l'ho perfezionata. Cioè, nel senso in cioè prima ti cioè fino alle superiori questo non c'era. Ehm, quindi proprio molto fresco, fresco, tip circa 1 anno o 2 che l'ho perfezionato.
Mh-mh. Okay. Beh, mi sembra che tu abbia fatto davvero un passo da gigante, cioè dal non avere praticamente quasi nessun tipo di organizzazione, ad avere organizzazione e disciplina, in 2 cose importanti come l'università e la palestra Cioè ci deve essere stato un lavoro importante. Che che cosa hai fatto per cambiare in così poco tempo?
Allora, ehm, diciamo che, mi ha fatto ragionare molto anche la pandemia in realtà
Okay. Eri, mhmm, alle superiori, durante la pandemia?
ehm, perché Sì, ehm, mi ha fatto ragionare molto, perché comunque io io c'è c'è da dire che, il il Covid l'ho preso e diciamo che, ehm, ho capito che se si dovesse comunque cioè adesso cioè per carità, uhm, cioè speriamo cioè che non riaccada nulla. Però diciamo che, ehm, devo ammettere che in quel periodo, mi ha fatto capire che devo mettermi in gioco, cioè perché tipo io ho dei miei amici che, ehm, durante la pandemia non hanno, diciamo, fatto nulla a livello sportivo comunque cioè proprio 0 no?
Mh-mh. Okay. Certo. Speriamo di no, certo. Mh-mh. Si sono un po' fermati, dici?
Esatto. Io invece comunque, in generale è lì che son partito.
Mh-mh. Okay. Okay. E c'è stato qualcosa ehm, qualcosa che hai visto, qualcosa che hai letto online, che ti ha fatto cambiare idea, ehm, cioè radicalmente, oppure è stata una cosa un po' graduale?
E Allora, sicuramente, ehm, internet mi ha dato, una gran voglia di iniziare sicuramente, perché comunque io, diciamo che mi infor cioè nel senso mi informo comunque sì, diciamo che mi informo online, e comunque cerco di farmi prendere anche ispirazione, per tante cose.
Mh-mh. Okay, giustissimo, giusto.
E da lì sono partito, dicendo io cioè io vabbè, che forse ero anche un po' esagerato, perché io mettevo anche a allenare, ehm, che era tipo all'1:00 di notte anche, mi capitava spesso.
<chuckles> Okay, praticamente ti prendevano i 5 minuti e cominciavi, no, indipendentemente dall'orario d della giornata, ecco.
Sì, esatto perché ehm, cioè tipo adesso mi ricordo che era piena estate, quindi il pomeriggio si moriva di caldo. Era era la sera e praticamente mi mettevo lì a fare esercizi in casa, e la mattina dopo c'avevo scuola, okay, che era in DAD, però comunque cioè- cioè ca alla fine avevo scuola lo stesso, quindi tra tutto andavo a dormire che erano le 2:00 e mi svegliavo alle s alle 6 e mezza. Avevo un ritmo particolare.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Avevi comunque i tuoi impegni. Certo, certo. E, uhm, la routine, no, che avevi che avevi prima, che hai adesso, per esempio con l'università, è sempre uguale? Cioè come ti organizzi tu per la tua settimana, tra la palestra, lo studio, i corsi in presenza?
Allora, ehm, io diciamo che, ehm, l'uni ce l'ho la mattina dalle 9 /11 dipende dal giorno, però principalmente dalle 9:00 e mi dura fino alle 4/le 6:00.
Mh-mh. Okay. Beh, oddio tutta tutta 1 giornata comunque non non solo magari un paio d'ore, ecco.
Sì. Esatto. Ehm, diciamo che, per alternarlo con la palestra, ehm, tendo a andare in palestra quando magari anche perché poi pe d dico per fortuna ce l'ho in casa la palestra.
Mh-mh. Ah, benissimo. Okay.
Uhm uhm, tendo a d farla più che altro quando c'ho fino alle 4:00 lì faccio palestra, altrimenti, quando c'ho fino alle 6:00 torno a casa e vado tranquillo. Faccio magari cardio la sera, leggero.
Mh-mh. Okay. Beh, sicuramente avere la palestra, diciamo in casa, o comunque degli attrezzi immagino che ti aiuti tantissimo, perché non hai anche la cosa di doverti muovere e arrivare in palestra, pagare anche un abbonamento quindi riesci a giostrartelo un po' meglio, no?
Sì, sì, è sicuramente molto più tranquillo, anche perché comunque cioè me ehm, cioè tipo la palestra me la son fatta da solo, ho preso tutti i pesi che mi servivano, bilanciere, panca, ehm, quindi faccio tutto in casa, ehm, è molto più comodo, perché non ho vincoli d'orario; ehm, quindi sì molto, molto meglio.
Mh-mh. Giusto. E senti un'ultima domanda al volo, sei soddisfatto della tua organizzazione, la tua routine e della tua motivazione o c'è ancora da lavorare?
Allora sono soddisfatto sì, però vorrei essere, come dire, più concentrato su ehm, su argomenti magari quando c'ho da da studiare a scuola, eccetera
Mh-mh. Sì. Beh, c'è sempre c'è sempre un margine di miglioramento e ti auguro vivamente che tu riesca a portare a termine i tuoi obiettivi, anche se non ho dubbi, e ti ringrazio tantissimo per aver parlato della tua esperienza. È stato un piacere.
però sì. Grazie mille, anche per me.